Oh gitu. Nah, kalau menurut Kakak hobi, eee, apa aja sih manfaat dari, eee, hobi Kakak ini setelah Kakak, eee, tekuni selama dan rutin dan Kakak selalu kayak, eee, tepat waktu gitu ya. Jadwalnya tepat waktu terus, eee, semuanya dilakuin itu, apa nih yang bener-bener berubah dan bermanfaat untuk, eee, hidup Kakak dan tubuh, Kakak?
Mhm. Mhm. Mhm. Oke, banyak banget sih ya menurut aku manfaatnya, karena kebetulan gim ini adalah olahraga, jadi manfaatnya tentu manfaat-manfaat dasar dari olahraga itu sendiri ya. Kayak dari segi kesehatan terus, eee, karena olahraga ini gym dan aku latihannya angkat beban, ini cukup membantu juga sih untuk, eee, bikin badannya tetap segar gitu ya ten eee, ngomongin soal otot kan, otot itu kan akan, apa ya, ada deteriorasi ya se seiring umur bertambah dan yang aku baca juga dengan kita rutin untuk latihan, itu tuh membikin otot kita ini lebih stabil untuk jangka waktu yang lebih panjang gitu, dan, eee, t itu aku ngerasain juga sih Kak di umur aku sekarang ini ya mungkin, teman-teman aku tuh ada mungkin sakit punggung, pinggangnya encok. Tapi ya, ya jujur aku masih merasa cukup aman ya enggak ada kendala apa-apa sok dari sejauh ini gitu, eee, terus, eee, tentunya secara fisik ya makin kuat juga gitu ya, dari segi ototnya bertambah makin badannya makin bagus juga, jadi menurut aku banyak banget sih manfaatnya.
Mhm. Mhm. Hmm. Mhm. Oke. Mhm. <laughs> Iya. Oh, oke. Mhm. Oh iya ya, ternyata, eee, sangat bermanfaat untuk, eee, tubuh tapi, eee, s selain selain itu Kakak juga biasa bermanfaat untuk yang tadi Kakak bilang ya, keseimbangan hidup ya.
Mhm. Benar benar banget, itu juga.
Heeh. Mmm, oke oke oke oke. Heeh, tapi Kakak pernah ka kayak coba ngajak, eee, temen gitu nggak sih untuk ngerasain, eee, manfaat dari hobi Kakak ini, misalnya, "Ayo, eee, ikut nge-gym bareng," kayak gitu?
Mhm. Eee, iya pernah pernah juga tuh. Kebetulan, eee, apa ya, aku tuh memang, emang nge-gym biasa lebih sering sendiri ya, tapi ketika misalnya ada orang yang tertarik nih untuk nge-gym, aku sih dengan senang hati untuk ngajak dan ngajarin juga nih dampingin saat, eee, latihannya ya. Karena, eee, emang aku suka nge-gym dan, eee, ketika ngajarin orang tuh sebenarnya aku juga seneng sih kayak orang ini jadi sadar kalau, oh pentingnya olahraga gitu ya. Sebenarnya nggak harus nge-gym juga sih, tapi kebetulan karena aku tahunya soal ngegim ya jadi, ya udah itu yang aku coba ajari, dan ya itung-itung lumayan nih Kak, kalau misalnya di gym aku tuh ada semacam program referral. Jadi kalau aku bisa, eee, apa, ngajak orang nih untuk, eee, tertarik daftar, nah itu bisa nambah ke membership aku juga kebetulan.
Mhm. Mhm. Oh, baik banget ya Kak. Mhm. Iya. Mhm. Oh. Mhm.